Oke, berarti itu kayak rengginang ya Kak? Rengginang kan mirip-mirip juga tuh. <chuckles>
Enggak. Mirip, jatohnya kayak gitu, gitu.
Oke, nah itu berarti olahannya itu bisa dibuat nasi goreng atau yang tadi ya, gitu, kerupuk gitu. Nah, tapi nih heeh, selain itu deh gitu, kalau misalkan kamu belanja gitu ya biar itu tuh gak kelebihan atau mungkin kekurangan gitu, contohnya buat masak deh gitu Kak. Ada gak sih mungkin kamu belanja itu seperti apa nih biar itu tuh cukup deh gitu ya belanjanya, misalkan hari itu atau mungkin seminggu nanti itu Kak?
Empuk, gitu. Mhm. Mhm. Oh, oke. Iya iya iya. Aku kalau belanja biasanya mingguan Kak gitu ya, heeh, awalnya, <chuckles> pla planning-nya atau rencananya mingguan, jadi aku hitung dulu, eee, apa namanya, minggu ini mau masak apa, sayur sop, asem, eee, bayam gitu ya, atau oyong atau apa gitu, kita hitung dulu kebutuhannya kira-kira berapa, nah baru kita beli tuh gitu, di, eee, pasar atau di toko online bisa gitu ya. Nah, tapi Kak faktanya, meskipun aku jadwalkan buat seminggu Kak, ternyata di hari ke 7-nya tuh masih banyak banget sisanya gitu, gitu. Karena masak sendiri tuh gimana ya, ternyata bahan yang segitu bisa jadi banyak gitu. <chuckles> Nah
Heeh heeh. Mingguan. Terus terus? Oke. Oke. <chuckles> Oke. Oke, karena mungkin porsinya kali ya Kak. Kalau misalkan beli kan biasanya itu, biasanya kalau orang kan masak sekeluarga ya. Nah Kakaknya masak sendiri ya, <chuckles> makanya
Bisa jadi. Iya iya. Ya ini ber kok berdua Kak, aku keluarga berdua gitu, aku sama istri gitu. Nah terus gimana tuh sisanya gitu Kak ya? Nah, sisanya itu biasanya ini jatahnya suami yang masak Kak, berkreasi dengan apa yang ada di kulkas Kak. <chuckles> Misalkan sisa telur, sisa tepung, sisa wortel, jadi gorengan Kak, misalkan ote-ote atau bakwan gitu ya, jadi. Terus ada jagung, ada tepung, ada tahu, jadi bakwan tahu gitu. <laughs>
Oh berdua? Oke. Oke oke. Terus terus? Heeh heeh. <chuckles> Gimana tuh? Heeh heeh. Wow, oke, oke. Heeh heeh. Heeh heeh. Bakwan tahu, <chuckles> berarti bisa eh.
Kayak gitu, itu udah sisa suami pokoknya itu, berkreasi itu itu.

Oke, berarti selain masakan yang jadi gitu ya, ternyata bahan bahan yang mentahnya juga harus kayak mungkin bisa juga ya dengan cara cara tertentu gitu ya, itu bisa, lama banget ya masa penyimpanannya, gitu. Waw, oke. Tapi kalau makanan ini deh, makanan yang udah jadi, Kak. Ada nggak sih kale kayak misalkan Kakaknya cara menyimpan agar itu tuh nggak, nggak cepet basi deh gitu, Kak?
Bisa. Mhm. Lama, Kak. Iya. Mhm. Pernah, tahu, tahu banget, Kak. Jadi, Kak, di contohnya misalkan, dapet hajatan gitu ya, ada di sebelah ada orang ada hajatan, gitu ya, kalau di kampung kan banyak tuh hajatan tuh, Kak. Eee, kayak kita dikasih ayam 1 apa kebun, satu ke e 1 piring besar gitu ya. Nah, itu sebenarnya, eee, cara menyimpannya adalah, dimasukin langsung ke kulkas. Te sori, ke, eee, apa freezer. Jadi bagian kulkas yang dingin kayak es tuh, Kak. Eh, beku udah beku biarin aja beku, udah nggak usah dibuka lagi baru kita buka ketika mau dimakan, gitu. Eee, jadi ini memang, eee, debatable gitu ya bisa didebat sebenarnya. Eee, apakah ini aman atau nggak, tapi yang biasa aku lakukan, itu seperti itu. Bahkan aku pernah nyimpen itu sampai 6 bulan gitu ya, dengan syarat nggak dibuka sama sekali. Gitu, dan sampai 6 bulan, gitu.
Gimana gimana? Hah Hah. Betul betul. <laughs> Iya iya. Freezer. Iya yang beku ya. Heeh heeh. Oke. Ah hah. Waw. <laughs> Oke. sampai 6 bulan itu yang udah misalkan udah digoreng gitu atau mungkin udah dibumbuin itu, Kak?
Mhm, mhm. Iya tuh, masuk ke kulkas yang bagian, eee, re freezer gitu ya, Kak, ya, bagian freezer itu jangan dibuka lagi udah, taruh aja di situ sampe mau dimakan. Cuma bisa sekali buka aja, gitu.
Itu no Eee, hah. Ya ya. Oke. Dan itu nggak kering atau rasanya berubah, Kak?
Enggak, aman. <chuckles> Iya.
Enggak ya, aman ya. Oke deh mungkin lain kali bisa disambung lagi ya, memang seru banget obrolannya. Terima kasih ya, Kak, sampai jumpa.
Oke, Kak! Iya terimakasih banyak sampai jumpa, malam.